Ừm, thực ra trong thời gian 1 tuần sắp tới thì mình sẽ có thời gian để mà chuẩn bị cũng như là, à, chuẩn bị tinh thần, cũng như là sắp xếp cái lịch học của mình cho nó ổn định, để mà có thể tham gia cái lịch thực tập này cho nó ừm, tốt, cho nên là mình cũng có thời gian để mà chuẩn bị. Đó, cho nên là, à, trong cái khoảng thời gian này thì mình cũng cố gắng có thêm nhiều cái, ưm, ý kiến để mà đóng góp như thế nào để mà tìm trang phục phù hợp. Thật ra nha, tủ đồ của mình ngoài những cái bộ đồ mà, à, quần bò hay là áo thun thì cũng có rất là nhiều cái sự lựa chọn đó chứ. Cũng có những cái bộ trang phục nó trầm tính hơn, ừm, tại vì mình cũng có thể đi nhiều cái sự kiện khác nhau trong cuộc sống của mình mà, cho nên là không chỉ là những cái đồ năng động đường phố như là bình thường như vậy mà mình cũng có khá là nhiều sự lựa chọn. Đó, ừm, mình thấy là chủ yếu là không biết kết hợp như thế nào cho nó hợp lý nè, cũng như là hông biết là, ờ, mặc vô thì người ta nhận xét về mình như thế nào. Rồi, à, nhiều đồ quá như vậy á, thì đôi khi là mỗi buổi sáng mình lại bối rối cho cái tủ của mình á, không biết lựa chọn là phải mặc làm sao, rồi đôi khi mình đi muộn mất. Cho nên là nếu mà có thể là quyết định được một cái phong cách gì đó để mình theo đuổi cũng như là một cái mẹo gì đó để mình làm theo á, thì chắc chắn là mình có một cái, ừ, lựa chọn nhanh hơn, để mà mình có thể, à, trơn tru hơn vào mỗi ngày đó, chứ hổng có phải là mỗi ngày mình phải suy nghĩ ra một cái gì đó mới.
Ừm, vậy đó hả? Ừm. Mình hiểu nè. Ừm, ừm. Ừm, hợp lý. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu nè. <laughs> Ừm, công nhận nha, cái việc mà đứng trước tủ đồ mà lựa chọn thì cũng khá là bối rối, đúng hông? Tại vì không biết là cái bộ nào sẽ phù hợp hay là không phù hợp nè. Nhưng mà hổng sao đâu nha, à, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi nè. Vậy, ờ, bạn có thể là mô tả giúp mình về cái vóc dáng cơ thể của bạn hay không nè? Và cũng như là cái phong cách mà bạn theo đuổi đó, nó sẽ như thế nào nè?
À, ô kê nè. Thiệt ra là cái phong cách đó giờ mình theo đuổi là phong cách thời trang đường phố năng động. Kiểu như là nhưng mà mình nghĩ là trong thời gian tới, trong cái m môi trường văn phòng, đặc biệt là cái, ờ, ờ, môi trường chuyên nghiệp á, thì mình cũng sẽ muốn, à, đứng đắn hơn cũng như là trưởng thành hơn. Thật ra nha, cái công ty của mình nó sẽ là cái công ty thiên về thiết kế và sáng tạo, cho nên là cũng may là hông phải là làm trong những cái ngành ngân hàng mà phải, ờ, ờ, ừ, kiểm chỉn chu quá. Nói chung là cũng cho mình một số cái đất để mà mình có thể, ờ, mặc đồ nó ph phá cách một chút xíu, nó năng động chút xíu nhưng mà cũng nằm trong một khuôn khổ gì đó nhất định thôi. Thiệt ra là vóc dáng của mình cũng khá là cân đối nha, mình cũng là cái kiểu người như là, ờ, ừm, không có quá mập hay là không quá gầy đâu. Cũng là một cái người có tập thể thao, kiểu như là, chiều cao thì cũng 1 mét, ờ, 78 cỡ đó, cũng cỡ như là 75 ký, thì mình thấy là cũng khá là tương đối trong cái việc là, ừm, mặc đồ như thế nào rồi, chủ yếu là mặc đồ nào nó phù hợp thôi đó bạn. Bạn có lời khuyên nào cho mình hông?
Ừm. Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm, cũng rất là tốt nè. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nha. Vậy, à, với cái việc mà cho cái trang phục cho cái việc mà đi thực tập ở công ty nè, thì hổng biết là bạn đã đặt ra những cái khoản ngân sách như thế nào rồi? Ờ, bạn có thể chia sẻ giúp mình được hông?